うん、ね、なかなか、それは、小さい影響ですけど、でも、なんか、そういうところも、1個なんか、政治は大事になってくるんじゃないかなとかって、たまに思ったりしますね。
そっか。 うーん、ん。 うんうん。うーん。そうですよね。
はい。やっぱ、そうですね。まあ、自分だと、やっぱ、どうしても周りが20代が多いので、やっぱ、20代の投票率を上げないとってとこがあったんで。
いや、でも偉いです。ほんっとに偉いです。なんか、もう、ぼ自分自身のことじゃなくて、そんな周りのことまで。ま、でも、ほんと、そうですよね。これから、こう、若い世代がま、僕は決して若くないですけど、若い世代がこう、どんどん政治に、ま、か介入って、ちょっと、あれですけど、こう、関わっていくと、面白い世の中になっていきそうですもんね。
いやいやいや。 いやいやいやいや、おわはい。 はいはい。 いや、ね、ほんとに、なんか、あの、すごい、やっぱ、出るとアンチも増えるんで、ここの逆境を日々向き合ってる、 あの、友人ら見て、ほんと、尊敬が止まらないんですけど。よく、たえメンタルと、はい。
うーん。 <laughs> うーん。 いや、そうですよね、確かに。
いや、こんな
大変な仕事ですよね、確かに。
いや、こんなコメント見てらんないよっていうの、よく、やっぱ、ん、見たりするんで。
あ、本当ですか。うわ、大変。
はい。 すね。なんか、なおさら、何か、なんかね、あの、やっぱ、やれたらいいなとか思ったりはしますね。
うーん、そうですね。ちょっと、はい。僕も、こう、<laughs> 襟を正して、ちょっと、色々考えてみます。<laughs> はい。うーん。
いえいえいえいえいえ、いえいえいえいえ、ね、なんか、でも、ね、そういうのがあると、いや、でも、ほんといいお話でした。ありがとうございます。
うんうん。いやいや、こちらこそ、今回もありがとうございました。また機会があったらよろしくお願いします。はい、失礼しま